Класс.
То есть я до этого как бы, конечно, слышала о йоге, йога модная уже давно. Но я как-то, не знаю что ли, не особо внимания обращала, а потом начала, в принципе, вот нашла именно вот эту подходящую мне спортивную программу и поняла, что, в принципе, то есть там именно на мышцы, там, на пресс, на всё- это хорошо, но хочется же иногда вот порастягиваться, вот как-то вот что-то такое сделать. И вот нашла вот эту вот йогу. Да. Тоже классно. <chuckles>
Ну да. Ну, это действительно Слушай, а есть какие-то вот, э, кроме спорта и движения, и прогулок, есть какие-то вот, а, э, такие, скажем, мини-ритуальчики, которые вот раз- и включают в себя вот это вот, э, расслабляющий, скажем, расслабляющее нас э, расслабленное настроение, там? Чай, ванная, я не знаю, там, э, баня, коврик какой-то, пледик. <chuckles>
Мгм. Ага. Ой, такое тоже есть, да. Мгм. <chuckles> Ты знаешь, по поводу пледика- я пока что себе не купила, я только где-то в каком-то месте попробовала, поняла, что это шикарно, всё, думаю себе приобрести это, вот это вот, ам. У него разные названия есть: утяжеленное одеяло, одеяло от, э, стресса.
Да? А в а в а оно как бы с с грузом что ли, да, вот так вот?
А. С грузом. Да. То есть это оно по форме, как обычное одеяло, но наполнитель там, мне кажется, они бывают разные, там то ли песок, то ли какие-то специальные камушки, но оно прям такое тяжелое.
Мгм.
Это вот и Да.
Э, то есть тебя придавливает, когда ты л когда ты ложишься, да?
Да. Мгм, оно тебя придавливает, но оно даже называется, вот, то есть у утяжеленное одеяло, но 2 имя у него: одеяло, вот, от нервозности, вот, как-то так, если я переведу дословно его название, да, с английского.
То есть оно как бы ла тестирует, что ли?
То есть оно тебя придавливает
Мгм.
и за счет того, что оно еще одеяло, то есть это не просто как бы ты вес чувствуешь, то есть оно еще немножечко греет.

М, д я прям, даже интересно, как оно работает. Вот, какой принцип работы. Что на что оно так воздей
Ну надо я вот Да, я как-то не углублялась, нужно будет, да, еще вот почитать, да, потому что я обычно люблю разбираться, это интересно, но вот то, что эффект есть- это прям 100 процен то есть у него не да не даром второе название- это вот, э, энкзаити, вот это одеяло, то есть такое, противострессовое одеяло, да.
Да, де проти противо да, противодепрессивная.
Противодепрессивное, противонервозное такое вот, оно действительно помогает, это прям прям обалденно! <laughs>
Мгм. Класс.
Да, такое есть.
А что еще? А есть какие-то вот а ароматы, которые тебе вот так вот?
Ой, ну прям сами запахи, пожалуй, нет, но если это какой-то мой вкусный чай
О! <laughs>
вкусно пахнущий, то тут двойное: тут и вкус, и аромат, и вот эти вот, там, 10 минут с горячей чашечкой в руках, вот это вот, медитации, да, вот всям прям все сенсорные системы сразу, запах, вкус, ощущение.
Погреть руки? Мгм, и, как бы, такое сразу расслабление, никуда спешить не надо, пьем чай. <laughs> А какой самый любимый вкус?
Тоже очень классно, да. Да, Мгм, да. Именно, это прям тоже очень классно. Ой, я очень люблю зеленый с жасмином, это прям один из самых любимых, прям обалденно всем рекомендую всегда.
Ну всё тогда. Идем пить чай. Всё, идем пить чай тогда. Спасибо за разговор. <laughs> Хорошего дня. Пока.
Да, да, да, и тебе спасибо, м, было приятно пообщаться, спасибо тебе, пока-пока. Мгм.
Обязательно. Только приятно. <laughs>